จริงอะ โอ้โฮ <chuckles> โอ้ หัวหน้าคนสุดยอดมาก
ใช่ เขาก็พูดแบบว่า "I've been waiting for you" เราก็แบบ อืม ขึ้นเขียงแล้ว ขึ้นเขียงแล้ว อะไร งี้
อืม ๆ ๆ ๆ ครับ อืม
เขา แล้วก็เขาก็บอกว่า "เธอจะคุยเรื่องนั้นใช่ไหม?" เราก็บอกว่า "ใช่ เนี่ย คือที่ฉันไม่คิดว่า มันเป็นการใช้จ่ายที่ผิดปกติ" ก็เล่า ๆ ไปเนาะ คือเราเห็นแหละ แต่เราไม่ได้เอะใจ
อืม อืม ๆ ๆ ๆ ครับ
ว่าเนี่ยมันคือ การใช้จ่ายที่อาจจะเป็นแบบเป็น Fraud หรือเป็นความผิดปกติ อะไรอย่างเงี้ย
อา ครับ แล้วเป็นยังไงต่อทีนี้? เออ
แล้วก็บอกเขาว่า "คือฉันเห็นแล้วแต่ว่า ฉันน่ะคิดว่า เหมือนก็คิดไปเองว่า เออ มันน่าจะเป็นการใช้จ่ายประมาณนี้ ประมาณนี้ ก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะผิดปกตินะ น่าจะเป็นการใช้จ่ายที่ดี" อะไรงี้
อืม ครับ
หัวหน้าก็ "เนี่ยเรามีเคสแบบนี้อยู่ก่อนหน้าเนี่ย เมื่อปีที่แล้วเราก็มีนะ เธอจะต้องไปศึกษามานะ" แต่โชคดีว่าปีที่แล้วเราไม่ได้ทำไง ก็หมายความว่า มันเป็นครั้งแรกในห้วงเวลาของเรา อย่าง งี้ ก็รอดไป
อืม อ๋อ อา อือ ๆ ๆ
แต่ว่ามัน มันก็เป็นบทเรียนเลยแหละ ที่แบบว่าต้อง ต้องทำให้ดีอะเนาะ แต่ว่าตอนนั้นน่ะรู้เลยว่าหัวหน้า
อือฮึ แล้วเสียหายจริงไหมตอนนั้น ตอนนั้นเสียหายจริงไหม? โอ้โฮ โอ้! แล้วหัวหน้าเขาไม่ว่า อะไรงี้เหรอ เป็นที่ เป็นที่ ที่อื่นนี่หักเงินพนักงานให้ใช้ ทำงานใช้หรือเปล่า?
เสียหายจริงค่ะ 2 ล้านจริง <chuckles> ก็ไม่ว่าอะไร ม คือเรา เรา โอ้โฮ ฮึ เราก็ฟ้องคืนอันนี้บริษัท ยุโรป <chuckles>
ไก่

โอ้โฮ! €200,000 เท่าไรน่ะ เออ โอ้โฮ
ก็ มันก็มีเยอะกว่านั้นน่ะแหละ กับยอดที่แบบว่ายอดประเมิน 2,000,000 ก็มี แต่ว่าจ่ายจริง ๆ 100,000 อย่างเงี้ย ก็มี อะไรเงี้ยค่ะ หมายถึงยูโรนะคะ
โอ้โฮ! อืม ครับ อือฮึ ๆ อืม
เออ เขาก็เลยแบบมองว่า เออ ใน ในสายงานอะ เราก็บอกว่า "เราเครียดมาก" เราก็พูดกับเขาไปตามตรงเนาะ เขาก็บอกว่า "ในสายงานเราอะ มันเกิดขึ้นได้"
อา ครับ อืม อือ ๆ เนื่องจากมันต้องตรวจสอบ ใช่ไหม? เนื่องจากมันต้องตรวจสอบ มันก็ต้องเจออยู่แล้ว อะไร แล้ว ค จริง ๆ เขาไม่มีการตรวจซ้ำ ตรวจอะไร งี้เหรอ แบบ แบบว่ารอบคอบอะ แบบมีคนเช็ก อะไรงี้ เพิ่มเติมไหม? ก็
"แต่ว่าสิ่งที่ฉันอยาก" ใช่ ใช่ มันคือหน้าที่ของเราไง <laughs>
แล้วจริง ๆ แล้วมันต้องมีอีกไหม? ในความ ในความคิดเห็นคุณว่า มันไม่มีแล้วเหรอ? เอา ถ้าตรงนี้หลุด อ้าว ถ้าตรงนี้หลุด ก็คือจบเลยสิ ถ้างั้นน่ะ?
ไม่ ๆ ๆ ไม่ค่ะ เราคือ เราคือ อืม ใช่ เราคือ ก็คือ เลย <chuckles>
อืม หรือยังไงต่อทีเนี้ย? ฮะ
เขาก็บอกว่า สิ่งที่เขา คือเขาบอกว่า "มันเกิดขึ้นได้ มันก็เป็นเรื่องปกติในสายงานนี้" ไรเงี้ย "ยอดนี้ยังไม่เยอะ แต่ก็หวังว่าจะ เธอไม่ต้อง ไม่ต้องคิดว่า เธอจะต้องทำยอดใหญ่กว่านี้นะ" แล้วเขาก็บอกว่า "ก็ดีแล้ว เพราะว่าสิ่งที่เขาอยากจะรู้จากความผิดพลาด" อะไรอย่างเงี้ย
<laughs> ครับ อือฮึ อือ ๆ
ก็คือเขาอยากจะรู้ว่า เราอะเรียนรู้อะไร
อืม ก็อย่างน้อยคุณก็กล้าพูดความจริง 1 ข้อแล้วใช่ไหม? เออ
หมายความว่า คึ ใช่ ใช่ แล้วเขาก็ชอบมากที่เราไปพูดกับเขาว่า "เรารู้ตัวนะว่า เราผิดพลาดตรงโน้นตรงนี้" ก็คือเราก็ไปปรึก ศึกษาไปแล้วเนาะว่า เราพลาดตรงไหน ตรงไหนที่ครั้งหน้าอะมันจะช่วยป้องกันได้ ไรเงี้ย คือเขาบอก "เขาต้องการแค่นี้แหละ" อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ อ๋อ แต่ว่า ใช่ โอ้โฮ โล่งมาก
อืม อือฮึ อืม โล่งเลยใช่ไหม? โล่งไหมตอนนั้น? เราต้องใช้ไหม?
อะไรนะคะ?
แล้วต้องใช้ไหมสรุป? ไม่ต้องใช้ ช ชดใช้ <laughs> ชดใช้ คือแบบยอม ยอมได้ แต่ให้ชดใช้มา สองล้าน คืนยอดที่คุณตรวจ อา
ใช้คือยังไง? ชดใช้เขาอะเหรอ? อ๋อ ๆ ไม่ ๆ ๆ ไม่ต้องค่ะ ไม่ต้อง มึงก็ ไม่ ๆ มันก็มีประกันอะไรของมัน ใช่ มันก็มี process หยื่อ อื่นที่มันจะช่วยให้เราเรียกเงินบางส่วนกลับมาได้เหมือนกัน ไรเงี้ยค่ะ

อ๋อ ถ้ามันไม่ส่งผลกระทบ แล้วเราแก้ได้ มันอาจจะแบบ อาจจะเป็นยอดบวก งี้หรือเปล่า? มียอดบวก
ใช่ มันอาจจะยังแก้ทัน ใช่ มันอาจจะยังแก้ทัน อะไรอย่างเงี้ย เราก็แก้ไป อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่าเราแก้ไม่ทัน เราก็ต้องไปศึกษาเหมือนเดิมว่าแบบ แต่ที่เรารู้ก็คือเราก็ต้องจัดการ เขาเรียกต้องจัดการตัวเอง ต้องยอมรับตัวเองด้วยว่าคุณก็ผิดจริง ๆ นั่นแหละ
อ๋อ ๆ อา ครับ อืม อย่างงี้ก็ อ ถือว่า ก็แปลว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะ พอเรากล้ายืดอกรับ ใช่ไหมครับ แล้วเขาก็แบบพร้อมที่จะเข้าใจเรา อย่างเงี้ย อย่างหัวหน้า หรืออะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม พร้อมที่จะเข้าใจ มันก็ดี มันก็กลายเป็นว่า อา ครับ หัวหน้าเป็นไงครับ?
อืม ใช่ หัวหน้า หัวหน้าคนเนี้ยคือค่อนข้างดี คือเราเคยเจอหัวหน้าที่เราแบบ เราเป็น เราเป็นคนที่เวลาทำความผิดอะไร เราจะชอบพูดในความเป็นจริงแล้วอะ เหมือนจะพูด พูดว่าตัวเองผิด แต่ว่าเคยเจอก่อนเนี่ยที่ไปพูด แล้วเขาก็ยิ่งว่าเราซ้ำ ๆ ๆ ๆ ว่าอยู่นั่น เป็นอาทิตย์ก็
อา แล้วเคยเจอยังไงครับ? แล้วเคยเจอ เออ อย่างงั้นเป็นยังไงอะ เออ อย่างงั้นเป็นยังไง? แชร์ให้ฟังหน่อย มันเป็น เปิ่น
ก็ร้องไห้ไปเป็นอาทิตย์เลย
เหรอ คือหมายถึงว่าเขาไม่ได้ช่วยเซฟเราเลย เขาซ้ำเราเลย
ใช่ ก็แบบ ไม่ เขาซ้ำเราอย่างเดียว เขาก็แบบ "ทำไมทำแบบนี้ ทำแบบนี้" แล้วก็ไปพูดในที่ประชุม เหมือน บรีฟ งานตอนเช้า อะไรอย่างเงี้ย ว่าแบบ "เนี่ยมันมีเคสนี้นะ เนี่ยทำไม่ได้ เนี่ยทำผิด" อะไรอย่างเงี้ย
ครับ

ในยอดยูโร มืออาจจะเป็นเลขที่น้อยกว่า แต่ยอดไทยเนี่ยพอเราแปลงออกมาแล้วเนี่ย มันคือ 2,000,000 เราก็แบบงานเข้าแล้ว งาน งานเข้าแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบ
อื้อฮือ! เยอะมากเลยนะ โอ้! ล เอ่อ แล้วยังไงต่อทีนี้? ครับ
ตอนแรกอะ เราเห็นงานนี้แหละว่า เฮ้ย มันมีคนเจอความผิดพลาดตรงนี้ ไรอย่างเงี้ย แล้วยอดมันพุ่งไป 2,000,000 เราก็ไม่ได้สนใจ เราก็นึกว่า อ๋อ เขาก็คงจะเจอจากอะไรอย่างอื่น ไม่ได้เกี่ยวกับเรา สักพักเช้าวันถัดมา แล้วก็คือเวลาใครเจอเคสอะไรแบบนี้ ทุกคนก็จะต้องมานั่งตามดูเนาะว่าแบบ "มันเกิดจากอะไร? เรามีใครพลาดตรงไหนไหม?" แล้วเช้าวันถัดมาเราก็มาดูแล้วก็ "อ้าว! เรานี่เองที่ไม่ได้เช็กการเงินตรง นี้"
อือ ๆ อืม ๆ อา ครับ อือฮึ อ้าว! แล้วอย่างงี้ทำไงอะ แล้วคุณหาต่อไหม? อ๋อ ยังไม่หาอะไรต่อเหรอ หาข้อมูลต่อไหมว่า มันเป็นยังไงอะไรยังไงต่อ ที่มาที่ไป?
แล้วก็ไปบอกหัวหน้า แล้วก็ ก็หาต่อ แต่ว่าสุดท้ายแล้ว หมายความว่าการที่จะเจอ เขาเรียกอะไร ความผิดพลาด ไม่ใช่ความผิดพลาดหรอก การที่จะเจอเคสเนี่ย มันอยู่ใน Ownership ของเรา มันอยู่ในสายงานการตรวจสอบของเรา
อา ครับ
แล้วเราตรวจสอบไม่ดี อย่างเงี้ย เราก็แบบ ทำไงดี ก็อมพนำ อยู่ประมาณครึ่งวันค่ะ
อืม ครับ อมพะนำครึ่งวัน อ่า ก็ยังดี อา แล้วเป็นไง พอครึ่งวันแล้ว คิด ได้ ได้แล้ว เออ
แล้วก็ ครึ่งวันเราก็ไม่ไหวแล้ว แบบ คือหัวหน้าเราอะเป็นคนละเอียดมาก ๆ อยู่แล้ว ร เราคิดว่า เขาอะรู้ตั้งแต่แรก แต่เขารอเราไป พูด

อืม ก็ถือว่าก็สมน้ำสมเนื้อเนาะ แบบว่าคือ เขาเรียกว่า กฎก็ต้องเป็นกฎศักดิ์สิทธิ์อะ คือไม่ว่าคุณจะมีอำนาจเหนือกว่า คุณก็ต้องอยู่ภายใต้กฎ ส่วนรวมอยู่ดี นี่ก็ดีนะ
ใช่ ใช่ค่ะ เหมือนกับว่า ใช่ ร เราก็เลยชอบแบบนั้น มัน มันเหมือนกับว่าสภาพแวดล้อมด้วย ที่ทำให้เราเหมือนจะมีความกลัว หรือไม่มีความกลัวมากแค่ไหน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในการที่จะพูดความจริงออกไป อะไรอย่างเงี้ย คือ
อือ อือฮึ อือฮึ แล้วมันมี มันมีเกี่ยวไหม ใน ส ในส่วนของ ถ้าเป็นหน่วยงานไทย ที่มันมีความเอนเอียงอะ ลูกรักลูกชัง อะไรเงี้ย เอียงอะ?
เอียง อ๋อ ก็ ก็ ก็มีอยู่นะ คะ <laughs>
แล้วมันทำให้หัวหน้า มันมีผลไหมล่ะ? ใน ใน ความคิดคุณอะว่า แบบบางทีไม่กล้า ไม่กล้ากับคนนี้ เออ ใช่ไหม เป็นยังไง?
มันก็มีผล มันก็ทำให้เราแบบว่าไม่กล้า ไม่กล้าที่จะพูด เพราะว่า พูดไป อย่างเงี้ย เขาก็จะเอียงเข้าข้างคนของเขาอยู่แล้ว อะไรประมาณนี้อะค่ะ
อื้อฮือ อย่างงั้นก็อยู่ยาก ใช่ไหมครับ อย่างงั้นรู้สึกยังไงอะ? เออ อย่างงั้นรู้สึกยังไง คุณจะอยู่ไหม คุณจะทนไหม? อื้อฮือ
อยู่ยาก ก็มันคง ก็ไม่ทน <chuckles> ก็ออก ก็รู้สึกว่า เออ มันก็คงไม่เข้ากัน ถ้าไม่ได้ติดปัญหาการเงินส่วนใหญ่ ก็ออก
อือฮึ อืม อืม ก็ถือว่า เนาะ มัน มัน มันก็เป็นสิ่งที่เราสบายใจด้วย ใช่ไหม? แต่ว่า คือไอ้ความกลัวนี้ ก็มีหลายรูปแบบเนาะ สำหรับคนที่แบบ บางคนแบบเนี่ย อย่างที่แบบบอกแบบว่าพอคนนี้เป็นลูกรัก ก็ไม่กล้าที่จะแบบ อะไรกับเขา ก็กลายเป็นกลัวกับเขา ใช่ไหมครับ?
อืม แบบ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ วิธีการจัดการความกลัว ก็มีหลายรูปแบบ แล้วแต่บริบทด้วย คือ ป ความกลัวบางอย่าง ก็อาจจะต้องจัดการ ด้วยการย้ายบริษัทอะเนาะ เพื่อที่จะแบบ
อา อา อันนี้ก็คือย้ายบริษัท ถูกไหม พอย้ายไปเสร็จแล้ว แต่ความกลัวในเรื่องของความผิดพลาดเนี่ย มันก็ต้อง ใช่ไหม อย่างที่คุณบอก "กล้าเผชิญ" อา แล้วตอนนั้น ตอนนั้นคิดยังไงอะ ถึงกล้ายอมรับ มันตีกับตัวเองไหม? ว่าแบบ
ใช่ ใช่ ก็ต้องยอมรับตัวเองในระดับหนึ่ง ไม่งั้นก็ไปต่อยาก ไม่ตีค่ะ มันก็รู้แค่ว่า ตัวเองผิด มันก็ต้องยอมรับผิดเนาะ เพราะถึงเวลาสุดท้ายแล้ว เราทำงานน่ะ คนทำงานเขาก็ต้องมีการพิสูจน์หลักฐาน มีการตามหา คือทุกที่เวลามีความผิดพลาดอะ มันก็ต้อง ทำ เขาเรียก สิ่งที่เรียกว่า Countermeasure เขาเรียกว่าอะไร วิธีการป้องกันออกมา
อืม อือ อ้าว แล้วตอน